<laughs> Cũng có luôn bạn ơi. Thực sự, nói nào đâu, hôm bữa đó thì mình có, à, xem cái chị đó, chỉ bán, a, quần áo. À, thì mình, ừm, mình thấy cái áo đó mình thích lắm. À, nhưng mà hông biết sao nha, người mẫu người ta mặc lên thì đẹp bạn à, còn mình mu về mình mặc lên nhìn y như một khúc chả vậy đó, không đẹp gì cả! <laughs> Mình không dám lấy ra đúng rồi, mình không dám lấy ra mặc thêm một lần nào nữa. Đó, <laughs> rất là buồn luôn, mặc dù mua cái bộ quần áo đó cũng tốn tiền, nhưng mà không dám mặc.
Ồ. <laughs> Nhiều ha. Ừm. Ừm. Còn mình mặc <laughs> <laughs> Kiểu, hàng hàng trên mạng, hàng ngoài đời á. <laughs> <laughs> Trời ơi! Ừm. Ừm. Giời ơi! Thấy quá là, kiểu, cái nỗi khổ chung của cái người những người mà mua hàng online như chúng mình luôn rồi á. Ôi, mua về mà không thể mặc được luôn. Thế đang, kiểu, à, những cái không biết là, kiểu, cái, à, cái tiền chi tiêu đấy thì, kiểu, ờ, ừm, thường là bạn đã bao giờ bạn đặt cái giới hạn là chi tiêu cho mỗi tuần hay là mỗi tháng của mình chưa, hay là, kiểu, mình cứ, kiểu, thấy là mình chi tiêu thôi?
Ừ, đấy! Ừm. Ừm. Đấy, cái này mới là vấn đề lớn này bạn này. Thật sự đó nha, về cái việc mà thu nhập, là phân chia chi tiêu của mình là có chứ hông phải không đâu. Mình có những cái khoản nào mà dành riêng cho cái việc là mua sắm nhu yếu phẩm. Nhưng mà khi mà mình bị cám dỗ mua sắm như vậy đó, thì nhiều khi mình nghĩ là, à, thôi bây giờ mình mua món này đi, rồi tháng sau á, mình xài ít lại chút xíu, kiểu vậy đó. Cái xong rồi ha, tháng nào cũng tiêu lố vậy hết trơn, nó lấn vào những cái khoản đó là tiền tiết kiệm đó bạn. Thế là nó cứ lấn vào đó hoài luôn.
À, đó. Ai cũng nghĩ vậy luôn. <laughs>

Bạn ơi, thực sự luôn á nha, kiểu như là á hả, phụ nữ mà, ai mà hổng thích mua sắm. Nhưng mà cái kiểu như là mua sắm mà đúng nhu cầu nè, rồi phù hợp với gia đình thì hổng nói. Bản thân mình á bạn, mình nhìn lại mình á, mình mua sắm, kiểu như là, mình rất là dễ bị cám dỗ luôn nha. Kiểu như là á hả, mình ờ, ví dụ như là buổi tối đi, cái mình hay lên trên mạng nè, rồi mình cũng lướt mình xem trang này trang kia. Rồi cái xong rồi có những cái ngày mà bị rơi vô những cái, a, livestream đó bạn. Trời ơi, mấy cái bạn đó đó, bán đồ livestream mà công nhận nha, mấy cái bạn đó nói rất là hay, tự nhiên mình nghe mình còn thấy hấp dẫn hơn là coi phim, ơ, bơ dài tập nữa. Mình coi một hồi ha, rồi người ta đưa ra món này món kia. Mới đầu nha, dự định của mình cũng chỉ là coi coi thôi, nhưng mà nghe người ta nói một hồi tự nhiên mình thấy món này, ờ, món này cũng đẹp ghê đó chứ, món này chắc mình dùng cũng hợp đây, rồi màu sắc như vầy nè, rồi kiểu dáng này nọ. Tự nhiên mình lại cũng cảm thấy là, ơ, phù hợp quá, mình cũng muốn mua. Thế là cuối cùng mình bị cám dỗ mua sắm ngoài cái khả năng cũng như là ngoài cái nhu cầu của mình luôn bạn ơi. Thật sự nha, mình có những cái khoản tiết kiệm mà cuối cùng ham mua sắm quá nó lấn vô đó luôn đó bạn. Hông biết là bạn có cái giải pháp nào để cho mình có thể hạn chế bớt cái việc này được hông?
Ừm. Ừm, mình nghe đây. Ừm. Ừm, chuẩn luôn. Ừm. À, đúng rồi, ồ, ôi. Ừm, đúng luôn. Ừm. Ừm, đúng rồi, cái vấn đề của bạn là cái vấn đề mà ai cũng mắc phải luôn á, nhất là chị em phụ nữ bọn mình luôn nha. Ừm, nên lưng mà hôm nay á, bạn đừng có lo nha, mình sẽ ở đây để mình đưa ra cho bạn những cái bí kíp làm sao để mình, ờ, vừa mua sắm mà vẫn là có những cái đủ đồ để mình dùng này, nhưng mà vẫn lại rất chi là tiết kiệm và mình sẽ không bị, kiểu, mua sắm quá đà nha. Ừm, nhưng mà chuyện đó á, thì mình muốn hỏi bạn một xíu để là làm rõ hơn những cái vấn đề của bạn nha. Thì ví dụ á, thì thường là cái tần suất mà bạn mua sắm mà nó, kiểu, linh tinh này, không cần thiết ấy, thì nó, kiểu, có diễn ra thường xuyên không? Kiểu là hàng, kiểu, hàng tuần, hàng tháng hay là kiểu thậm chí là hàng ngày luôn?
Ừ, vậy đó ha? Ừm, ừm, đúng á. Ừm. Ôi, vậy tốt quá. Ừ. Ừm. Ồ.